آآ والله أنا لحد فترة قريبة كنت كل حاجة بارُوح أجيبها من السوبر ماركت يعني في hyper كبير كده جنب البيت كنت أنزِل أجيب منه الخضار واجيب منه السمك واجيب منه الفراخ واللحمة، يعني كل طلبات البيت اللي أنا محتاجاها، يعني أنا باجيب طلبات بيت 3 مرات في الشهر كل 10 أيام بانزِل أجيب طلبات. ف إمم.
آه. تمام. طَب أنتِ لم يعني أنتِ حبيتِ إن أنتِ ترُوحي على أساس إن أنتِ الم هو مكان واحد وبتجيبي منه كل حاجة. تمام؟
آه. أنا كنت باعمل كده على طول، بقى لي فترة طويلة باعمل كده بس تقدَر تقول قريب كده بدأت أغيَّر.
طيب قعدتِ قد إيه تعملي كده؟
كتير، كتير يعني سنين، <chuckles> سنين يا عيني. أنا متجوزة بقى لي فترة فلأ قعدت يعني حوالي 8 سنين مثلًا، آه 8، 7 سنين كل اللي باعمله إن أنا بانزِل اله الهايبرات الكبيرة اللي فيها من كل حاجة أجيبها و وأرجع.
يعني سنين مثلًا 5؟ تمام.
وتقدر تقول بقى الفترة الأخيرة بدأت الدنيا تتغيَر شوية.